A lô, a lô, xin chào bạn nha.
Hello, hello, chào bạn. Ngày hôm nay của bạn thế nào rồi? Có gì đặc biệt không? Ừm.
Hôm nay hả? Ờ, hôm nay của bên mình là của mình là bên, ơ, khoảng giữa tuần á, nhưng mà nói chung là mình cũng có khá là nhiều việc á, nên là mình cũng hơi ờ, đúng rồi, <laughs> cũng hơi bận rộn, ờ, đến đến giờ này mình vẫn còn rất là nhiều việc chưa làm xong, ờ. <laughs>
Ờ, giữa tuần. Ừ, bận rộn nhỉ? Giữa tuần hả? <laughs> Ừ. Trời ơi, tính ra công nhiều, việc nhiều nhỉ, có stress hông? Có stress hay là căng thẳng gì nhiều hông?
Ừm.